Hımm, ba bayağı da hatırlıyorsun lisede olmasına rağmen. Demek ki bayağı ilgini çekmiş.
Evet, evet. Ya, şöyle: Ben işte onu diyecektim zaten. Hani buradan hem bir sürü farklı sanatçı tanımış oldum. Hani onların müziklerini tanımış oldum. Çünkü şöyle: Bir bölümde en az 5-6 şarkı oluyor zaten. Hani onları da hani onları da genelde zaten performansını falan da yapıyorlar. O yüzdeni, hani, gerçekten diziyi izlerken aslında müzik keşfediyorsun.
Çok belirleyici olmuş. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Evet ama şunu da merak ettim: Sen şimdi mesela diyorlar ki "Bugün, işte, pop müzik" o pop müzikten 6 kişi seçtiler. İşte Katy Perry'dir, o bu. 6 tane sanatçı seçildi oradan. Sonra hepsi bu sanatçılarla ilgili de öyle bir bilgi veriliyor mu? İşte, "Katy Perry, işte, şöyle bir sanatçıdır." vs. mi yoksa sadece şarkıları üzerinden gidiyorlar da sen kendin merak edip "A, kimmiş bu Katy Perry?" deyip kendin mi Google'da aratıyorsun? Nasıl bir etki yarattı ki sen bunları tanımış oldun?
He he. A, yok yok, öyle değil. Eee Ya, şöyle, direkt bir

Aynen öyle. Hani, o anlamda zaten zengin bir, eee, şeyi vardı yani hikâyesi. Öyle tek tip her gün aynı şey olmuyordu. Her gün sadece oturup
Süpermiş. Kaç yaşında izlemeye başlamıştın bir de? Onu tam hatırlayamadım. Lise dedin ama
Eee, lisenin lisenin ortasıydı aynen. Hani, yani 16 yaşında falan. Aynen, ben de lisedeydim yani onlar da lisedeydi, ben de lisedeydim. Eee, hani
Muhtemelen 15 16 yaşlarında ve bu şekilde sen Hı hı. Değil mi? Biraz ileri. Çünkü o lise ya o orası daha aslında. Orada yaşanan şeyler senin de günlük hayatında kendi lisede kendi lisende belki de görebileceğin şeyler veya paylaştığın duygular. Hı hı.
Aynen öyle kesinlikle, yani farklı şeyler de görüyorsun. Eee, yani dediğim gibi ben çok fazla müzikal hakkında bilgi sahibi oldum o yaşta. Arkadaşlarımın hiçbir fikri yoktu. Ben böyle Broadway müzikallerini falan araştırmaya başladım sonrasında. Hani, sonrasında o, böyle, eee, özellikle beğendiğim müzikallerin, eee, filmlerini falan izlemeye başladım. Hani bana
Hı hı. Harika Çok iyiymiş. Hı hı. A! Süper. Ama şey yaptın mı, ş enstrümana vs. de başlama başladın mı ondan sonra? Veya işte şarkı söylemeye başladın mı? Mesela karaokeye gitmeye başlamışsındır örnek veriyorum. <chuckles>
Hı. He. <chuckles> Ya benim sesim maalesef iyi değil ama, hani şey, zaten hani yeni müzik keşfetmeyi falan çok sevmeye başladım bu sayede ve, hani, arkadaşlarıma da mesela o anlamda olumlu etkim olmuştur mutlaka. Hani, birbirimize öneriyorduk mesela. Hani, "A, sen bunu dinle, sen de bunu dinle." Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Sen biraz bilgi anlamında öne çıktın aslında o zaman. Hani sen daha çok diğer arkadaşlarına göre daha çok şarkıcı b iii, bildin belki daha fazla band bildin ama seni çok fazla da o karaokeye, işte enstrüman çalmaya çok yöneltmedi. A değil mi?
Ben zaten öncesinde gitar çalıyordum. Hani, o anlamda beni tekrar a, hani, başka bir enstrümana yönlendirme vs. gibi bir durum olmadı. Hani, ben zaten müziği seviyordum.
Hı hı. Hı hı. Ha, gitar çalıyorsan sen zaten içindeymişsin, evet.